Ganun din ba sayo?
'Yung sa akin, iba nung hindi naman sa Um, 'yung paraan ng pag-disiplina magulang ko, parang okey naman para sa akin, minsan lang parang lumalabas yung pagiging para namana 'no, paraan ng Spanish na pamaraan parang ganon <inhales> pero hindi naman masyado yung sa amin, meron din yung <smacks lips>
Mhm. Mm.
masyadong istrikto yung ama namin, pero hindi naman sobrang
Oo.
ma medyo ano din, <inhales> may natutunan ako sa kanya 'di ba.
Mhm, kasi ngayon mm. Sige, sige.

'Yong sa akin naman, ano ako, eh, naghahanap-buhay habang nag-aaral. Kasi nag nag-aral nag-aral ako sa kolehiyo tapos naghahanap-buhay ako as working student, sa library at nakapag-working student din ako sa guro. So
Ah, okey. Hmm. Hmm, okey. Mm.
parang pero hi yung yung
Ah, oo, mm. So, pa'no yun? Sa'n ka ano nakatira nun, naka-dorm ka rin?
Ay hindi na sa guro, pero yung sa ano nung sa library ako nagtratrabaho Naka ano 'ko ang hindi do hindi ako sa dorm, sa boarding house ako, yung maliit lang na mga bahay na meron silang ano, yung higaan mo lang ang babayaran, renta. Yan.
Hmm. O tama. Mm. Oo, oo. Alam mo ako rin 'no, 'no kasi 'di ba, nabanggit mo nga yung 'pag malayo ka talaga parang lahat ma lahat ng mga natutunan mo sa magulang mo parang mai-a-apply mo 'di ba? Ako kasi ano, eh, parang hindi naman sinab sa sasabihin na napariwara siguro, parang, ah, parang nalihis ako ng landas kasi nung college, eh. 'Tas, <inhales> um, <clears throat> ah, may mga desisyon ako nun na hindi ko talaga pinag-isipan, 'di ba, na naging malaking impact sa buhay ko ngayon. And, talagang nung mga panahon na yun, isa lang talaga yung takbuhan mo, yung mga magulang mo, eh, kahit pa gaano ka mag-fail, parang saka sa kanila ka pa rin tatakbo. And, yun yung natutunan ko na, um, family talagang ano, yung takbuhan mo, hindi yung mga kaibigan mo, hindi kung sino, 'pag nagkamali ka sa pamilya ka pa rin babalik. So, yun yung talagang nara nara natutunan ko sa pagharap ng mga problema at pagsubok.
Oo. Parang ganun. Siguro Pero Kaya sila yung nakakain mas nakakaintindi sayo ka kasi sila yung mas nakakilala sa 'yo kumpara sa mga kaibigan mo ng kailan mo lang nakilala, 'di ba.
Mhm. Mm. Oo. Totoo yun, kasi nung college kasi ano, eh, ah, nagkaroon ako ng ano, ah, nagkaroon kasi ako ng anak habang <scoffs> habang college pa 'ko, so yun. Talagang akala ko dati ano na, eh, parang itatakwil na ako ng tatay ko <chuckles> gano'n, pero
Ah. Ah. Ay tama, meron talaga yung mga guilt 'pag ganun mga ka yung mararanasan. Aruga.

Lalo na pag may sarili na silang cellphone kaya masyadong maingat tayo. May mga app na ano pero kailangan mas mahalagang
hmm. Oo. Oo, may mga app din akong mm, ginagamit eh, pero <inhales> syempre hindi pa rin nun maano kung ano yung mga sine-search nila, kung sino yung mga nakakausap nila eh.
Tama. Kailangan gabayan, tama. Gabay, gabay lang.
Mm. Ayun, so sal Oo, pag gabay 'di ba hab pan kung paano tayo ginabayan nung <inhales> mga magulang natin dati at hindi naman tayo napasama 'di ba? So wala rin sigurong <inhales> masama kundi <inhales> kung itutuloy natin yung mga magaganda nilang tinuro 'di ba?
Um. Oo, salamat. Oo, salamat. Maraming salamat din.
Mhm, maraming salamat. Paalam.
Paalam.

Ah, mas mahalaga talaga na pantay yung pagtingin natin sa kapwa natin kasi pareho lang naman tayo.
Totoo, tsaka pareho tayo nun nung nag-aaral din ako, hindi ako talaga prinesure eh, ng magulang ko nun na dapat mataas yung grades, basta ang lagi lang sinasabi sakin ng nanay ko, basta pasado okey na yun. <laughs>
<chuckles> Tama.
Oo, pero alam mo nag ano ako nun dapat pala inayos ko yung pag-aaral ko, dapat pala ginalingan ko nalang nung nag aaral pa ako di ba, nung ngayon na matanda na ako siyempre hindi na pwedeng bumalik dun pero parang ano lang yun, what if parang ginalingan ko nalang di ba? Mhm, eh, parang mhm.
Ay nararamdamanmo yun. Hindi naman sa akin sakto lang. Okey na ako masaya na ako sa
Oo, oo.
Pag nakakuha ng mataas na antas, yung akin kasi eh, average, may mga pagkakataon na makakuha ako ng mababa kapag lagi akong absent kapag present naman makakuha ko yung, mataas na antas tuwing
Mm. Mm. Mm, mm. Totoo yan 'no, mm.
Hindi ko rin nape-pressure, ay sorry.
Eh, ikaw naman ba, paano naman nakakaapekto ang mga natutunan mo sa paraan ng pagharap mo sa mga problema at sa pagsubok 'no? Paano mo, paano ka ginagabayan nung mga natutunan mo sa mga magulang mo di ba sa pagharap ng mga problema?
So, sa akin kasi nung nag-aral ako sa

Pero niyakap niya ako parang tinanggap niya ako, sabi niya "andiyan na yan panindigan na lang" Ganon. <gasps> So 'yon, um, do'n ko na realize na ah, oo parang um, kahit pa talaga lumayo ka, kahit pa nagkaroon ka na ng mga kaibigan, parang pamilya pa rin talaga 'yong tutulong sayo, bubuhat ulit sa pabalik. Mhm.
Pagod ka na. Bukas palad. Tama. Sila pa rin yung bukas palad. Ako din naman meron din akong ibang natutunan din sa pagiging malayo kasi, nasanay na ako na, sa ba 'yong sa bahay 'yong malapit pa ako sa magulang pa ako nakatira. Na naging natutunan ko 'yong mga gawaing bahay, naging responsable. So ha sa panahon na lumayo na lumayo ako sa kanila, habang nag-aaral. So parang hindi na ako sanay na ako. Di ba.
Hmm. Oo. Hmm, okey. Hmm. Hmm.
Nakatulong din sa akin yung naituro nila na magiging maka Diyos. So dapat, pag nalungkot ako, maliban sa may mga bagay na, hindi ko naisumbong sa magulang ko sa Panginoon ko lang isumbong. And
Oh Hmm. Oo kasi may mga bagay naman talaga na, lalo na tayo sa ating mga anak, hindi naman talaga natin lahat nasasabi eh, di ba sa magulang natin. Di ba kahit ako rin naman minsan, ah, sa Diyos ko lang din naman minsan nasasabi, yung mga gusto kong sabihin, di ba?
Tama. Oo.
Mhm. 'Tsaka importante yun na, yun yung ininstill nila sa atin di ba yung pagiging maka Diyos.
Nagiging
Mm.
Pwede natin, makalimutan yun.
Mm. Eh, meron naman bang sa mga tinuro ng mga magulang mo sayo, meron ka naman bang gustong baguhin?
So Ngayon, maliban sa, meron din akong natutunan, meron din naman akong gustong baguhin sa sarili. Para naman sa, siyempre may sarili na akong pamilya. Meron din akong dapat baguhin. So yung
Hmm. Mm. Totoo ay grabe 'no ako rin 'no parang hindi na pwedeng ginagawa nila sa atin noon eh.
Mhm.
Kung naalala ko kung paano ako hatawin ng nanay ko nun ng kahit anong hawak niya pero ngayon hindi na pwedeng gawin yun eh. <chuckles>
May <chuckles> Yung ah, tama.
<gasps> Di ba? Mhm, alam mo ngayon 'pag pinapakagalitan ko yung anak ko, talagang sinasabihan na pinapagalitan din ako ng nanay ko, sinasabihan niya ako, huwag mong pagalitan ng ganyan 'yan, kasi baka mag-rebelde, ganon. Iniisip ko eh, grabe nga siya mag magalit sa akin dati hindi ba so iba na talaga ngayon eh.
<chuckles> <laughs>